Está pensando em separar da esposa, sempre me acontece, que fala que a esposa, amor, me deixa sozinho com essas pessoas não, vocês vão me contar coisa que eu não quero saber. <laughs>
<laughs> É porque você deve inspirar confiança também nas pessoas, talvez por esse amor que você tem, Sabe esse amor pelo ser humano que você tem?
Eu acho que eu eu sou eu também, eu também sou muito aberto. Sim.
E as pessoas percebem.
Eu sou muito aberto, as pessoa, ta meu filho passa, fala: "ah que menino mais lindo do mundo, não sei o quê," ele a pessoa às vezes nem sabe do que eu estou falando, que que ele seu? Eu falei meu filho. <laughs>
<laughs>
Eu acho que te abre um pouquinho, sabe?
Sim.
Talvez abre a pessoa se sinta à vontade enfim. Mas eu me sinto bastante deslocado nessas festas. Eh. A esposa fala que eu sou eu gosto de falar que eu sou estudante profissional, ela fala que eu sou cientista amador.
Sim.
Ao mesmo tempo ela diz que a minha, eu es gosto de cultura inútil que não serve para nada. E é verdade, não serve para nada. Pelo menos na minha na minha vida, eu nunca vou estudar trabalhar com isso. Então, eu só gosto por prazer.
Não, talvez não vá trabalhar mas também talvez é porque você não tenha com quem conversar, a respeito disso.
E não tem um coleguinha, não tem isso que eu ia falar agora, não tem um coleguinha para conversar, sabe
Uhum.
Tem um mês que a Nasa lançou uma notícia espetacular.
Porque você chegou no meio da onde está. Uhum.
Espetacular para mudar o mu o curso da humanidade. Não tem ninguém falando disso, eu estou desesperado, eu entro no YouTube e acho as pessoas conversando, assisto assim, tenho vontade de chorar, eu comentei com a minha esposa, com meus filhos, ah é mesmo olha que legal, ah pa pa. <chuckles> Então.
Sim, então o que está faltando para você é justamente uma, um um amigo, um não precisa nem ser amigo profundo, sabe, mas uma pessoa que vocês conversem sobre as mesmas coisas, porque você-você pensando, veja bem, você que entende de uma física quântica, tá, e outras coisas mais, eu já imagino que você tenha esse lado científico bem aguçado. Você está sentado em um mesa onde as pessoas estão falando sobre religião ou política, não tem espaço para você.
Hã? Não quero. Não quero, não tem espaço para mais pessoas. Não tem espaço. Hã? Aham. Final do Big Brother? <laughs>